เป็นคนที่ 3 ค่ะ จากพี่น้อง 6 คน ใช่ อือฮึ อา ค่ะ แล้ว
อืม อืม ๆ ๆ โอเค ก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เนาะ อืม
ใช่ค่ะ อา ทีนี้ก็คือฝั่งของคุณปู่คุณย่าแล้วคุณพ่อ ใช่ไหมคะ เออ แล้วทีเนี้ยค่ะ มาฝั่งคุณตาคุณยายบ้างแล้วกันนะคะ คุณตาคุณยายอะอยู่ฝั่งอีสานค่ะ ภาคอีสาน เอ่อ ยโสธรเลยมั้ง อืม คนละเรื่องกันเลยนะ <chuckles> ค่ะ เออ แล้วทีเนี้ยเราจำได้ว่า เอ่อ คุณ คุณแม่หรือคุณยายค่ะ เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนน่ะเขาอยู่ยโสธร อะไรอย่างนี้ค่ะ แต่ว่า เอ่อ ย้ายมาอยู่อุดรธานี อา คุณ คุณพ่อของคุณยายค่ะ คุณ คุณตาทวดแล้วกัน
ค่ะ ค่ะ อืม อืม ๆ ๆ อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ คุณพ่อของคุณยาย เอ่อ คุณตาทวด ค่ะ
อา คุณตาทวดอะนะคะ แกอะเคยบวชเป็นพระมาก่อน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แกก็สึกออกมาสักพักหนึ่งอะ แล้วแกก็แต่งงาน อือฮึ แต่งงานแล้วก็มีคุณยายแล้วก็น้อง ๆ คุณยายค่ะ ซึ่ง แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันมีความพิเศษอย่างหนึ่ง เอ่อ คนที่บวชเรียนสมัยนั้นน่ะค่ะ เขามีวิ วิชาอาคม คาถาอาคมด้วยอะค่ะ อา
ค่ะ อา ยังไงคะ? อืม หมายถึงแบบ <tsk> เขาเรียก เป็นศาสตร์มืดอะไรพวกนี้เหรอคะ? คาถาอาคม
ไม่แน่ ว ใจว่าศาสตร์มืดไหม คาถาอาคม ใช่ อ่า อย่าง อย่าง อย่าง อย่างเช่น อ่า เสก เสก เสกให้แบบว่า เออ หนัง หนังฟันแทงไม่เข้า อะไรเงี้ย หนังเหนียว อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ นึกออกไหมคะ? อา ใช่ ๆ ค่ะ เออ
อย่างเช่น อะไรคะ อย่างเช่น? อ๋อ อา ๆ ๆ ๆ โอเค อา ๆ พอจะนึกภาพออกแล้วค่ะว่า คาถาอาคมในความหมายของคุณมันคืออะไร? อา โอเคค่ะ
ใช่ ๆ อา แล้วเขา คุณยายก็เล่าให้ฟังว่า แกอะก็มีหนังสือเล่มใหญ่ ๆ เลยนะคะ เป็นหนังสือเกี่ยวกับอวิชชา อา ห คาถาอาคม ปลุกเสก อะไรพวกเนี้ยค่ะ แต่ว่าอันนั้นน่ะเป็นเรื่องเล่า เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน แล้วเราก็ไม่เคยเจอคุณตาทวดด้วย อะฮะ อา อันนี้คือฝั่ง
อืม อ๋อ ไม่รู้ อ อืม อ๋อ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าจากคุณยายที่เล่าให้ฟัง อ๋อ ค่ะ เอ๊ะ แล้ว แล้วคุณเคยได้ถามคุณแม่ไหมว่า คุณแม่เคยเห็นหรือเปล่า?
คุณยาย ใช่ ๆ ค่ะ อา ค่ะ อ่า แล้ว คุณแม่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะ มันเป็นเรื่องเล่ามาเหมือนกันค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ อ่า คุณยายอะว่า คือแบบว่าจะเป็น เอ่อ ลูกสาวของพ่อค้าเนื้อค่ะ สมัยก่อนมันก็มีอาชีพไม่เยอะ ใช่ไหมคะ เขาก็จะเป็นลูกสาวของพ่อค้าเนื้อ แล้วก็แบบว่า เอ่อ จะต้องแบบว่าตื่นแต่เช้าไปโรงฆ่าสัตว์เพื่อไปเอาเนื้อค่ะมาขาย อะไรแบบเนี้ยค่ะ ส่วน ใช่ ส่วนคุณตาอะเราไม่ ไม่ ไม่ทราบพ่อแม่ของคุณตานะคะ แต่ว่ารู้แต่ว่าคุณตาอะเขาเป็นคุณครูใหญ่ค่ะ สมัยนั้นน่ะ เอ่อ เขาจะเรียก เอ่อ ถ้าคุณครูที่แบบว่า เอ่อ ตำแหน่งสูงสุดอะค่ะ เขาจะเป็นคุณครูใหญ่ ซึ่งเดี๋ยวนี้อะมันก็จะเป็นผู้อำนวยการ ใช่ไหมคะ แต่ตอนนั้นมันก็เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ อ่า คุณ คุณครูใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย ก็มาเจอกัน แต่งงานกัน แล้วก็มีลูกประมาณ เอ่อ เดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อา มี 7 คน ฝั่งคุณแม่อะ 7 คน เยอะกว่าของคุณพ่อ อืม
พวกคุณแม่ คุณแม่ก็ อ๋อ โอเค แต่คุณยายเล่าให้ฟังว่าคุณยายเคยเห็น อืม โอเคค่ะ แล้วยังไงต่อเอ่ย? อืม มาขายที่ตลาด อ๋อ ค่ะ อา คุณครูใหญ่ อา ผู้อำนวยการโรงเรียน อา ค่ะ กี่คนเอ่ย? อ๋อ ก็ เอ่อ ก็ ก็ ก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก มาก มากกว่าเพียง 1 คน อืม ค่ะ แล้วคุณแม่คุณเป็น ล ลูกคนที่เท่าไรเหรอคะ?
ใช่ อืม

อืม ก็ ก็คาดหวังว่าให้เราอะเรียนจบ แล้วก็เป็นคนดีอะค่ะ เพราะว่า เอ่อ ตอนที่อยู่กับแม่นะคะ แม่ก็จะสั่งสอนแบบ คือพอ ม บ มือ มีเวลาว่างแม่ก็จะแบบว่าเล่าเรื่องนั้น เรื่องนู้น เรื่องเนี้ย เรื่องในอดีตบ้าง อย่างที่เราเล่าให้คุณฟัง อย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แม่เล่าให้ฟัง อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะบอกว่า เออ พ เออ สอนอะไรต่าง ๆ ให้เรามั่ง มารยาทบ้าง เอ่อ เรื่องทำความดีบ้าง เรื่องมีน้ำใจบ้าง อะไรสารพัดอะที่แกจะนึกได้ อะไรเงี้ย อะฮะ แกก็จะสอนเรา พร่ำสอนเรา คือพอแกมีเวลาก็จะสอน อะไรอย่างเงี้ย คณิตได้ก็จะสอน อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วแกก็จะแบบ เอ่อ ชอบทำกับข้าวอร่อย ๆ ให้เราทาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อา อืม ๆ อืม ค่ะ เออ อ๋อ แล้วอย่างงี้ คือคุณได้แบบเหมือนกับเสน่ห์ปลายจวักมาจากคุณแม่ด้วยบ้างไหมคะเนี่ย?
เอ่อ อืม ไม่ได้เลยค่ะ
<laughs> เสียง ว เสียง อ อ่อย ๆ เลยนะ คะ <laughs>
<laughs> เออ ใช่ ใช่ ๆ เรา เราเป็นคนกินอย่างเดียวค่ะ เราเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างเดียว เพราะตอนเด็ก ๆ เรารู้สึกว่าเรื่องทำกับข้าว ใช่ ๆ แค่ล้างจานและหุงข้าว เรารู้สึกว่าเรื่องทำกับข้าวมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยสำหรับเด็ก ๆ อะ เรารู้สึกว่ามันซับซ้อนมากเลยอะ เฮ้ย มันจะ มันมีขั้นตอนหลายขั้นตอน มันจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง แล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้าง ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามัน ทำไมมันยากจังเลยอะ ทำไมผู้ใหญ่เขาเก่งจังเลย เออ แล้วทำไมเขาทำได้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบไม่ ไม่ ไม่ได้ ทำอะไรเลยอะ แต่โตมาเราหัดทำเองนะ เราเรียนรู้เอง อืม ใช่ ค่ะ
เออ เป็นลูกมือเหรอคะ หรือว่ายังไง? เออ ๆ <chuckles> เออ อือฮึ อืม เออ มันซับซ้อนจังเลยเนาะ <chuckles> ค่ะ <chuckles> เออ ใช่ไหมคะ โอ้โฮ วันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณ แล้วก็ครอบครัวนะคะในแบบที่คุณเติบโตมา สนุกมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ
อืม ค่ะ อืม

คือจะถามว่าตอนนั้น ขณะนั้นนะคะ คือเหมือนกับคุณแม่อะ คุณน่ะ ก็ทำแบบ ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบเป็นแม่บ้านแบบ เป็นแม่บ้านเต็มรูป เต็ม ประจำเลยใช่ไหมคะ? ส่วนคุณพ่อก็เป็นคนที่ เอ่อ มีหน้าที่ทำงาน อ๋อ โอเคค่ะ อือ ๆ ๆ ค่ะ
หือ เป็นแม่บ้าน แบบ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ทำงาน อืม ใช่ค่ะ ทำงานนอกบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ แล้วก็ แล้วก็ ก็จะมีแบบว่าคุณย่าช่วยเลี้ยง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณย่าก็จะแบบว่า เอ่อ ไม้เรียว บางทีดื้อ อย่างเงี้ย ก็จะใช้ไม้เรียว อ่า ไล่ตี อะไรอย่างเงี้ย แม่เองก็ตีเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็จะโดนแม่ตีบ้าง คุณย่าตีบ้าง อย่างเงี้ย ถ้าดื้อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ก็จะโตมาด้วยไม้เรียวอะค่ะ อะฮะ อือ
อือ ๆ <chuckles> เออ ค่ะ เออ เออ แปลว่า แปลว่าเมื่อก่อนไอ้คำพูดที่ว่าแบบเหมือนกับ อ รัก รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนี่คือของ ของคุณก็เป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ?
อืม อือ ใช่ ๆ ใช่เลยค่ะ โดนเลยค่ะ โดน โดนบ่อยเลยค่ะ ดื้ออะค่ะ อืม ใช่ ๆ หือ ก็ตอนนั้นก็จะอยู่กับ เอ่อ มี มี มีคุณปู่คุณย่า ใช่ไหมคะ แล้วก็ เอ่อ พ่ออะไปทำงาน แม่ก็อยู่บ้าน แล้วก็จะมี น น้องชายกับน้องสาวกับคุณพ่อ แล้วก็มีตัวเรา ก็น้องเรา ก็ประมาณ 7 คนได้ อือ
เออ โดนฟาดเลย อืม <laughs> เออ ค่ะ โอเค ค่ะ ค่ะ อืม ก็อยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ก็ดูแบบเหมือนกับ ดูเหมือนคุณก็ได้รับความรักจากคุณ ไม่ใช่แค่จากคุณพ่อคุณแม่เนาะ ยังมีคุณปู่คุณย่าอีกด้วยเนาะใช่ไหมคะ? ดูแบบเหมือนกับเติมเต็มด้วย เติมเต็มให้คุณเลยเนาะใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ อือฮึ อือฮึ ใช่เลย ใช่ค่ะ ใช่ อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ โตมากับครอบครัวใหญ่อะเนาะ อืม ก็มีครบเลยอะทุกคน อะไรเงี้ย อื้อฮือ
อืม อืม ๆ ๆ แล้ว แล้วอย่างงี้ค่ะ เมื่อ เมื่อคุณเติบโตมา อย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่คุณแบบเหมือนกับคาดหวังอะไรกับคุณไหมคะ?
ใช่ แล้ว ส อืม อือฮึ อืม